Здорово! А какие платформы используешь для этого? EBay в основном.
Да, особь Мгм. Ну вот моя да, вот моя самая любимая- это, конечно, eBay. А, Facebook Market не всегда, потому что это надо куда-то обычно встречаться с человеком, куда-то выезжать. Не всегда хочешь, чтобы он приехал к тебе домой. А eBay всё-таки ты можешь отправить по посылке, это полегче. Вы и не видите друг друга, и как будто бы меньше, м, обмана, наверное.
Мгм.
Но, во всяком случае, ш надеешься на это. Но у меня, э, в перепродаже, в секонд-хенде и винтаже это, конечно, одежда чаще всего. Э, чащ часто бывает, э, что мне одежда надоела, э, какая-то дизайнерская даже одежда на либо я, извиняюсь, поправилась. <laughs> Я понимаю, что <laughs>
Мгм. Либо она морально устарела, да, ты уже ее д а, носила, либо она напоминает о чем-то не очень хорошем, да? Либо уже не подходит по размеру. Мгм.
Ну, такое тоже может быть. Да-да-да. Да, иль да просто поправилась, и ты понимаешь, что вряд ли ты уже похудеешь. Вначале, конечно, ты откладываешь её в шкаф с надеждой: "Детка, я тебя ещё надену, там, не жди меня". Но проходит год, 2, и ты понимаешь: "Хм, кажется, м, кажется, нам на пришло время попрощаться". <chuckles> Да-да-да. И поэтому, да, я её перепродаю. А, вот интересно, что я ещё в секонд-хенде люблю покупать дизайнерские сумки. И у меня вот, я не знаю, это у всех, интересно, женщин или только у меня какой-то бзик. Я такая думаю: "Блин, она такая классная, она, там, я не знаю, один одна уже осталась во всём мире, и потом я её перев передарю своей невестке". Э, <laughs> почему-то, почему-то у меня в голове, что моя невестка ждёт от меня сумки какие-то очень старые, винтажные. Ну это, <chuckles> скорее всего, ей коне
<laughs> Мгм. <chuckles> Расставаться. <laughs> Да. Мгм. Да. <laughs> Я тоже покупала интересные очень сумки, такие необычные. Но у меня нету такого бзика, и как бы это редкость, но да. Ам
Ага, ага. Ага. Мгм.
Есть хорошие очень, а, целые сети, которые занимаются очень хорошим, тщательным отбором брендовых вещей.
Так. Мгм.
И у них, конечно, ценник немножко повыше. А вот что ты могла бы посоветовать новичку, который никогда секондом, а, не увлекался и не покупал? А, есть же определенные страхи у людей, которые привыкли покупать всё новое. Как вот, а, почистить либо пам пэ пам починить эту вещь, либо, может быть, как стилизовать этот винтаж?
Мгм. Ну кон конечно. Мгм. Мгм.